Ja, also das ist 'n 'n kleines so 'n kleines Täschchen, wo die also 'n so 'ne 1/2 Rucksackgröße
Mhm. Okay, aber schon schon etwas. Also du kannst quasi nicht mehr nicht mehr so einfach nur mit Handgepäck reisen, weil du musst ja deine anderen Sachen auch noch mitnehmen. Das heißt ähm, genau, <chuckles> musst einplanen.
von der Größenordnung. Ja, ja, ja, ja. Genau, genau. Also dann dann ich ich ich ich habe den Rucksack dabei. A also früher habe ich die ähm, die Schlafmaske beziehungsweise das Gerät dann auch in den Kofferraum gelegt. Ähm, da gehst du allerdings immer das Gefahr ein, wenn der wenn der Koffer nicht vernünftig behandelt wird, dass dann das Gerät auch 'n Schlag abbekommt, also nehme ich's ins Handgepäck mit rein. Aber die Hälfte vom Handgepäck ist durch die Schlafmaske dann gewissermaßen belegt.
Mhm. Ja, belegt, ja. Ist es dir denn noch mal passiert, dass du aus Versehen, weil du, was weiß ich, so müde warst oder irgendwas vergessen hast, das anzulegen und dann wirklich noch mal 'ne ganz schlimme Nacht hattest oder bist du da jetzt ganz diszipliniert und hast es also verw verwendest es jeden Abend?
Also es hat es hat sehr lang gedauert, bis ich mich an die Maske gewöhnt habe, weil was passiert ist, ähm, wenn du versuchst einzuschlafen und ich äh, ich habe immer auch durch 'n Mund geatmet.
Mhm. Mhm.
Und, ähm, in in in dem Moment Entschuldigung, ich habe es falsch beschrieben. Der Mund ist von der Maske nicht bedeckt, sondern nur die Nase.
Ach so, ich dachte ah okay, du hast von 'nem Dreieck erzählt.
Ja, ja, ne, das habe ich falsch, das n das habe ich falsch beschrieben eben. Sorry, mein mein Fehler. Also nur die Nase ist damit bedeckt und ich habe au sehr oft oder fast nur durch 'n Mund geatmet.
Okay. Hmh. Mhm. Mhm.
Und die Umstellung auf Nasenatmung passiert natürlich relativ schwierig, wenn man jahrzehntelang vorher durch 'n Mund geatmet hat. Also musste ich erst mal umstellen auf Nase und jedes Mal, wenn ich dann keine Luft bekommen habe und einmal durch 'n Mund geatmet habe, hat das Gerät gedacht, dass ich in der Schlafapnoe bin und hat mir quasi diesen Luftstoß versetzt in die Nase und jedes Mal kurz vorm Einschlafen und g ich einmal kurz durch 'n Mund geatmet habe, hast du diesen Luftstoß bekommen und da bist du natürlich hellwach.
Oh. <chuckles> Ach Gott. Mhm. <chuckles> Ja, putzmunter, oh meine Güte, <snorts> wie herausfordernd, ja.
Ja, ja, genau. Also es hat a an 1 1/2 Jahre gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe, dass ich nur durch die Nase atme und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich das Gerät benötige, um überhaupt zum Schlaf zu kommen. Also die die Gewöhnung ist so gut in Anführungszeichen, dass ich das Gerät als selbstverständlich ansehe und wenn ich das Gerät nicht habe, kann ich nicht gut einschlafen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Da gibt's doch jetzt auch diese, ähm, ge hast du vielleicht auch mitbekommen, aber gut, jetzt jetzt geht's ja schon, aber es gibt ja diese Pflaster auch für um den Mund zuzukleben. Das hätte dir wahrscheinlich damals sehr geholfen.
Ja. Ja.